Hımm. Yani ama, işte, burada önemli olan belki, eee, hani he herkes kişi başı olarak, ııı, gidip "Ya, benim €500'mu aldı." değil de belki 10 kişi olarak bir dilekçe verilirse ve hani "Bizim €5000'muzu aldı bu kişi ve, eee, bize vermiyor." denilince birazcık daha polislerin ilgisini çekel çekilebilir. En azından belki durumu avukatla da, eee, çözebilirsiniz. Hani bir avukata verebilirsiniz ve avukat bir dilekçe yazıp, ııı, savcılığa kadar götürebilir bu işi. O yüzden aslında, eee, kendi imkânlarınızla bu durumu çözemedikçe birazcık daha üst mercilere aslında durumu taşırsanız, eee, sizin de, eee, başınız daha az ağrır, daha az strese girersiniz bu konu hakkında. Bence hani, eee, eğer arkadaşlarını da, eee, bir toparlarsan, hani, bunu, eee, herkes eğer 500, 500, 500 ve bizden 5.000 gitti olarak bir açıklama sunulursa polise, savcıya, avukata en azından bu durum birazcık daha ciddileşebilir. Sence arkadaşların bu konu hakkında ne der?
Hı hı. Hımm, öyle diyorsun. Hımm. Doğru. Hı hı. Eee, çok doğru söylüyorsun. Bence arkadaşlarım benden çok daha hevesli olur. Yani çok eminim hemen böyle "Tamam halledelim." falan diyeceklerine ama ben böyle, eee, şeylerden biraz nasıl desem, çekiniyorum. Yani o kadar da büyütmesek mi falan gibi düşünüyorum. Sonuçta birinin, eee, ımm, birine dava açmak ki onun burada oturumu var vs. Yani acaba onu çok zedeler mi? Yani bu konuda sence daha arka planda mı kalmalıyım, daha naif mi düşünmeliyim, eee, yoksa ben de o dilekçeye imza atmalı mıyım?
Süper. Hımm. Ya, burada aslında senin, eee, 2 şeye bakman gerekiyor. 1 o kişinin sana olan tavrı nasıldı veya şu anda nasıl olabilir? Hani, eee, seni hâlâ görmezden gelecek mi sen konuşmaya çalıştığında, mesaj atmaya çalıştığında gibi. Ya da senin o paraya ne kadar ihtiyacın var? Hani, senin gerçekten o paraya çok ihtiyacın varsa tabii ki paranın peşinde koşabilirsin. Bu çok normal, doğal. Senin ha hakkın çünkü senin emeğin o para ama onun dışında eğer "Ya, benim o paraya şu anda ihtiyacım yok. Yani, eee, sağlık olsun." eee, diyebilecek konumdaysan tabii ki de sağlık olsun. Eee, yapacak bir şey yok. Sen, eee, çalışarak belki daha çoğunu da kazanabilirsin. Burada dediğim gibi 2 şeye bakman gerekiyor: Biri onun sana davranışı, 2 senin paraya ne kadar ihtiyacın olduğu.
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı.

Hıı. Peki, diğer arkadaşlarınla konuştuğunda onlara da borçlarını ödememiş mi?
Evet. Eee, ödemedikleri daha çok, öyle söyleyeyim.
Hıı. Peki, ortalama ne kadar bir meblağ bu etraftan toparladığı sence?
Ya, etraftan toparladığı bir €5.000 falan var sanırım. Çünkü hep şey gibi ortaya çıktı, "A, ben şu kadar verdim." "A, ciddi misin? Ben de şu kadar verdim." diye diye bizim, eee, etrafımızdaki insanlardan bildiğimiz toplam, eee, rakam böyle bir şey.
Hıı. Hıı. Yani, evet, aslında bayağı yüksek bir meblağ etraftan toparladığı özellikle, kişisel olarak değil de eee, birazcık ne yazık ki, eee, bir, eee Tabii ki de burada kimsenin, eee, kimseyi suçlaması gibi bir durum yok ama eğer herkesten bu kadar para toparlayıp, eee, daha sonra işten çıkıp birazcık ortadan kaybolduysa, e, tabii ki de, eee, insanların şüphelenmesi gayet normal. Peki, eee, yani, eee, daha önce birisi hiç telefonla aramayı, görüşmeyi denemiş mi bu kişiyle?
Yani. Evet ya.